<sighs> Я тебе хочу рассказать о своей новой роли. Ну, не так, чтобы прямо новой-новой, но для меня это всё равно новое, потому что, э, у меня всего 1 ребёнок, э, вот, и роль мамы для меня, конечно же, я не родилась с ролью мамы, я всегда была в роли дочери, а вот, э, как бы, роль мамы для меня- это, конечно, что-то новое. Э, вот, и тем более когда ребёнок меняется, меняется её поведение, как-то реакция. А, буквально ещё полгода назад мне к мне казалось, что она ребёнок, а уже она подросток, можно так сказать, и она постоянно разная, и постоянно разная реакция, абсолютно разная реакция, и для меня это очень, а, бывает иногда неожиданная, как бы, ну, я, может быть, реагирую как-то неожиданно, иногда она отвечает как-то не так. И для меня самое главное это доверие, доверие с моим ребёнком, и, а, я пытаюсь, э, как бы наладить с ней доверительные отношения, вот, и может быть не всегда у меня это получается, поэтому я пришла к тебе с этим, э, с этой проблемой. Может быть, ты дашь мне какой-то совет по этому поводу.
М. Мгм. Мгм, м. Мгм. Мгм. Мгм. Ты знаешь, вопрос родительства, он настолько объёмный, настолько важный. Это, наверное, одна из таких важнейших задач для любой мамы, а, для той мамы, которая хочет быть ответственной, для той мамы, которая будет хочет быть хорошим проводником для ребёнка, хорошим таким другом и наставником. И на самом деле, это, действительно, такая важная роль. И, э, когда начинаются какие-то вопросы, знаешь, которые как-то тревожат, либо нет на них ответов, то, конечно же, э, совершенно понятно, что это не даёт какого-то спокойствия, но то, что ты ищешь ответ, на самом деле, это очень важно, потому что ты не пустила вопрос на самотёк, не отпустила, знаешь, э, ситуацию из-под контроля. Ты хочешь найти ответы, ты хочешь понимать своего ребёнка и, о, как ты говоришь, построить вот эти доверительные отношения. Это на самом деле очень дорогого стоит. И я, э, рада, что ты такая именно мама, которая ищет ответы на свои вопросы. Ты знаешь, я была бы рада тебе помочь на самом деле, и если вдруг у меня получится дать тебе какой-то совет, я буду очень рада. Но для начала давай, э, проясним, м, некоторые детали, чтобы я могла точно разбираться в ситуации. Э, скажи, пожалуйста, вот сколько лет твоему ребёнку?
Согласна. Наверно. Баси Моему ребёнку 11 лет, а вот, и причём, э, ну, с сказать, что она, прямо, стала подростком в моих глазах, и, ну, как бы мне кажется, что в 11 лет как бы это рановато, но она реально стала подростком. Она из ребёнка, реально маленького ребёнка, резко превратилась в подростка, и вот меня это шокирует, если честно. Я как бы, мне трудно это принять.
Мгм. М. Мгм. Мгм. Это действительно такой скачок очень неожиданный, и случается он всегда неожиданно. Всегда неожиданно, особенно для детей для родителей, у которых 1 ребёнок. А всё почему? Потому что вот этот подростковый период, он действительно очень сложный, и его бывает очень сложно пройти, э, потому что это какой-то такой прямо стресс. Вчера ещё ребёнок был маленьким, а сегодня он уже и даже и не хочет принимать какую-то помощь. И на самом деле, конечно, для родителей это бывает таким травмирующим моментом. И действительно, дети сейчас, э, растут как-то быстрее, проходит вот это вот развитие их быстрее. В 11 лет действительно уже наступает вот такой, э, подростковый период. Слушай, ты вот говорила, что для тебя очень важно вот это доверие в отношениях. Но что для тебя значит доверие? Это всё рассказывать, или обращаться за помощью, или вот, э, какие-то там секретики иметь, или вот для тебя конкретно, что ты имеешь в виду: иметь доверие в отношениях?
Согласна. Доверие- это значит, что, ну, наверное, а, вкупе это может быть всё. Это быть не просто мамой, а быть подругой, потому что к подруге можно рассказать больше, чем ты можешь мама, потому что мама это, наверно, авторитет всё-таки больше. И, а, к маме, может быть, ты не обратишься с какими-то личными вопросами, поэтому, а к подружке всё-таки, а, как бы легче. Поэтому я хочу быть не просто мамой, но и подругой. И в то же время я хочу, чтобы она не боялась приходить со своими проблемами, не боялась мне их сказать. Я всегда ей говорю о том, что, а, я тебя люблю такой, какой ты есть, и я, а, м, всегда приходи ко мне с любой проблемой, потому что, э, мне так легче будет её решить, и ты не бойся, что я буду ругать тебя. Я не буду тебя ругать, я попытаюсь помочь тебе решить эту проблему. Потому что если я 1 узнаю об этой проблеме, мне легче решить её, чем если я узнаю, например, з звонок со школы, потому что у меня был случай в том году, когда мне позвонили со школы, вроде бы как невинная ситуация, но она могла как бы, ну, некрасиво, о но она со стороны она смотрелась очень странно. И вот, и мне позвонили со школы и сказали, что мой ребёнок, а, прячется с кабин в кабинке с другой девочкой. А вот, ам в туалете, да. Вот, ну, конечно же, и мне сказали: "Т ваш ребенок вам об этом говорил?" Ну, а, сказать, потому что я так поняла, что она сказала, что мама знает, поэтому подвести своего ребёнка я в этот момент не могла. И мне, мн мне пришлось, конечно же, солгать и сказать: "Да, конечно, у нас был разговор, это нехорошо", и чтобы не идти на конфликт, конечно же, я сказала, что, а, мы поговорили, и ещё раз поговорим на эту тему. Конечно, это нехорошая ситуация. С одной стороны, я, как я понимаю, я не подвела и не предала своего ребёнка, и в то же время настроила против учителей как бы, вот. Естественно, у нас был разговор после этого, вот. Ребёнок всё мне объяснил, объяснила ситуацию, как это произошло, сказала, что просто, а, она не хотела, чтобы их подслушивали секреты другие девочки, так как они потом над ними издеваются. Вот, а мы это обговорили, и я попросила просто её в будущем, а говорить мне 1, чтобы я был была готова к этим ситуациям, чтобы я могла всегда быть её тем защитником по жизни и могла её правильно направить.
Мгм. М, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. М Мгм. Мгм. Так. Мгм. В кабинке, в туалете? Мгм, мгм. Мгм. Конечно. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. М. Мгм. Э, да, ты знаешь, вот эта вот ситуация с т с кабинкой, она, наверное, такая, очень яркая, и показательная для тебя. И ты знаешь, вот ты сказала вот такие фразы, которые уже столько покрывает. Ты говоришь своей дочери о любви, ты говоришь ей о том, что ты будешь решать её проблемы, что ты её мама, ты не отвернёшься, ты всегда за неё, ты готова помочь. И это на самом деле основная и главная работа, которую ты уже проделываешь. Понимаешь, вот такие ситуации, э, когда ребёнок должна ну, доченька твоя должна 1 тебе сказать. Это, э в ну, конечно, ты этого ждёшь, и это как бы понятно. Но она, зная, что ты за её спиной, ты её защищаешь, ты её поймёшь, может не успеть где-то тебе сказать заранее, потому что вот в стрессовой ситуации надо как-то объясниться. Она говорит, да, мама знает, она пыталась с тобой, может быть, где-то защититься, зная, что ты не предашь, и для неё это, может быть, было таким спасательным кругом. Поэтому если вдруг возникнет ещё такая ситуация, когда ты не 1 узнаешь, э, может, стоит и снова её расспросить. Может быть, у неё не было возможности тебя предупредить, и это не показатель, что она там тебе 1 не сказала. Такое тоже может быть. Но, на самом деле, вот эти вот слова, которые ты говоришь, что ты всё время ей признаёшься в своих чувствах, что ты её любишь, ты её поддержка- это уже основная часть работы. Дело в том, что вот в этот такой сложный подростковый период у детей меняется ведущая деятельность. То есть если раньше, а, у них там был были игры в маленьком детском дошкольном возрасте, и потом в младшей школе у них было вот это вот, начало обучения, учительница, главная там в её жизни, то в подростковом возрасте ведущая деятельность у детей- это дружба. Друзья главней всего. Друя друзья выходят на 1 место, их авторитет вырастает стремительно, они важнее родителей, как бы грустно это ни звучало. И на самом деле, вот в этом вопросе, м, очень сложно, но важно дать ребёнку немножко пространства для дружбы, при этом, конечно же, контролируя, что это за друзья, сколько они проводят времени вместе, чтобы как бы всё равно держать руку на пульсе. Но важно понимать, что друзья в этом возрасте для ребёнка- это основа. М, и знаешь, вот этих, эм, вот этих фраз о поддержке, о любви, о том, что ты рядом, ты готова помочь. Их бывает достаточно для того, чтобы ребёнок это понял и знал. И может быть, не сразу она начнёт пользоваться твоими советами, знаешь, какими-то твоими вот этими предложениями о помощи. Но если они у неё будут сидеть в голове, если будет вот это вот стойкое убеждение, что моя мама за меня горой, она со мной, она безопасное моё место, то даже если внешне, знаешь, это не будет проявляться, что вот, э, вы прям подружки-подружки, но если это, э, знание будет, э, стержнем в её душе, то с ней будет всё в порядке. Но вот эти вот доверительные такие отношения, э, вот этот вот, м, фундамент, который у вас есть, конечно же, можно продолжать укреплять с помощью каких-то совместных, э, посиделок, походов в кафе, походов, например, по магазинам, если ей теперь уже нравится, может быть, другой стиль одежды, может быть, она хочет сменить причёску, либо сходить в кино на какой-то подростковый фильм, вот проводить уже с ней какое-то такое время, может быть, как, э, с подружкой. И может быть даже такое, что она скажет: "Ой, не, мам, я с тобой не хочу, я вот хочу с подружкой", то иногда придётся, вот, дать какой-то такой шанс, э, мь себе пропустить этот момент с ребёнком, и уступить подружке, потому что для неё это действительно щас важно.
Спасибо те за слова такие. Да. Понимаю. Согласна. Ты знаешь, а, послушав тебя, действительно, как бы ты меня, может быть, даже немножечко приблизила, знаешь, вот, к ней, в том смысле в пон к пониманию её. А, действительно, да, как бы, я надеюсь, что тот фундамент, который как бы мы стараемся, я стараюсь ей дать, оно действительно останется этим мощным фундаментом, потому что это важно. Вот, но вот свободу, про которую ты говоришь, э, с подругами, да, действительно мне нужно, наверное, давать ей немножко больше свободы, чтоб она, вот, чувствовала, но в то же время вот этот контроль. Да, вот ты вот правильно говоришь, чтобы понимать, с кем она к а, общается, кто это люди, какая это семья как бы, и в то же время отпускать, не бояться её отпускать, потому что она, конечно же, уже не ребёнок. Как бы, а мне, наверно, трудно вот перестроиться то, что вот она была буквально ещё недавно ребёнком. Тут она уже подросток, которого действительно и стиль одежды, и причёска, и цвета в одежде- всё абсолютно у неё меняется, причём очень стремительно меняется. И да, наверное, мне вот просто нужно как маме научиться быстрее перестраиваться под неё. Спасибо те за такие советы. Я постараюсь действительно больше проводить с ней времени как с подружкой, и давать ей время общения именно с её друзьями.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да-да, м. Ты знаешь, я знаю, я уже понимаю, что ты прекрасная мама, и верю, что у тебя всё получится, и в ваших отношениях будет всё прекрасно.